Tu as fait en alternance, le BTS?
Non, non, non, non. C'est simplement que le BTS que je voulais faire, heu, il y avait pas forcément beaucoup de, mmh
Non? OK, ouais.
heu, d'établissements qui le proposaient
Ah oui, ouais.
et hem et du coup ouais genre, heu, bah j'ai
C'était un BTS quoi? Je je, heu, si je s
Heu, c'était plus dans le dans le business.
D'accord.
et heu, et pour le coup, heu, ouais, franchement, heu ah, ils m'ont ils m'ont fait vivre des moments extrêmement extrêmement compliqués. Au lieu de me concentrer sur mes études, je devais faire des allers-retours à la banque, faire des appels à la banque, et cetera. Bref, c'était n'importe quoi!
Et tu vois, ça, ça fait partie de la gestion client et de la vente aussi quand je parle de de du contact avec le client et du support, parce que tu tu vois, ils gèrent mal le sy le système, mais après, tu as personne pour s'occuper de toi, pour te rassurer, tu as rien, quoi. Je suis quand je suis arrivé en Australie, il y a 6 ans, je suis allé dans je je je me suis bien renseigné sur les banques à ouvrir, du coup, je suis allé au Commonwealth, et j'ai co et j'ai Commonwealth. Ouais, c'est le nom de la banque.
C'est ça. Exactement, totalement, ouais. Je trouve, c'est ça. Exactement. Ouais, genre ouais? Mmh mh. D'accord, OK, ouais. Commonwealth? Ah OK, d'accord. Je pensais que c'est le nom de tu sais, heu
Ouais. Ouais, du des entités, heu, améri heu, ouais, anglophones. Et du coup, ouais, je suis allé dans cette banque et ouais, je fais: «Ah ouais, je peux ouvrir un compte bancaire?» ils me font: «Heu, oui, v heu, voilà». Je signe le papier, puis ils me font: «Vous heu, revenez, vous allez recevoir votre carte demain» et je fais: «Mais quoi? Heu, sérieux, 'est comme ça là?» puis c'est c'est génial, puisqu'en France, tu fais ça, heu, la carte, elle met 2 semaines pour arriver, ton compte bancaire, il met je sais pas combien de temps pour être activé. Là-bas, les choses, elles elles étaient rapides. Je voyais l'évolution, quoi, c'est
ouais, ouais, c'est ça, ouais, mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ça va ça va ça va rapidement, c'est vrai. Bon après, heu, j'ai l'impression que ces pays-là, ils aiment plus l'argent que <chuckles> que nous, tu vois aussi, hein?
c'est dingue. Et c'est génial, parce que les les la en fait la l la lenteur à cause de l'administration qu'il y a en France, heu, elle est
En fait ouais. En fait, c'est ça, en fait, ils ont le sens du service client. C'est ça qui est, heu, pour le coup, heu, heu, super bien, tu vois?